Bon maintenant, heu, je pense que j'arriverai plus à tenir 1 minute 30, <sucks teeth> mais je pense que si je refais pendant 1 semaine, ouais, je pourrais, je pourrais le faire, et
<laughs> C'est-à-dire que tu dois le faire 3 fois, jusqu'à réussir la 3e fois à atteindre 1 minute 30, en apnée les poumons vides d'oxygène?
Il faut pas le faire pour réussir absolument. Le but c'est de faire ça, le maximum de temps possible évidemment.
Non, bah, bien sûr, heu. <laughs> Le but c'est pas de s'asphyxier, mais dans l'idée, le principe de l'exercice, c'est ça?
Ouais c'est ça et heu, tu as moi qui le fais tous les matins, donc heu, j'arrive, heu, 30 secondes, le 1er c'est facile. Même le 1er cycle au bout d'un moment je faisais 1 minute parce que ça c'était facile et on progresse vite pour le coup et le 2e cycle ouais, c'est plus 1 minute 20 et les 3es cycle, j'arrivais 1 minute 30, heu, en étant à un peu à, heu, à bout de souffle quelque part.
<laughs> En étant violet <laughs> et et et et donc après avoir fait cet exercice, tu te sens comment? Qu'est-ce que ça t'apporte?
<laughs> Tout tout comme ça je bougeais pas là. Mais, heu, ouais. Bah, de la vitalité, j'ai envie de dire, même si ça c'est abstrait comme notion. Tu te sens réveillé, prêt à tout casser. <chuckles> Comme je t'ai dit, heu, juste après j'avais la salle de sport.
Ouais. Ouais, beh, justement, hein, mais c'est pas tant abstrait que ça, hein. Tu dis: «C'est abstrait, la vitalité». C'est vrai que le concept, heu, peut-être, heu, abstrait, mais heu, tu le ressens tout de suite. Si justement ça t'apporte, heu, quelque chose, heu, qui te rend tu viens de le dire, tu vois? Derrière, tu es allé à la salle de sport, tu étais frais, en forme et tout, donc c'est typiquement ça la vitalité, donc quand même, tu devais le ressentir, donc ça avait une réelle influence. Tu as senti toi vraiment un avant et un après, à partir du moment n où tu as commencé à à faire cet, heu, cet exercice de respiration?
Mmh. Mmh, c'est ça. En vrai, l'avant-après, heu, on va dire directement après la séance, la différence elle est elle est là, mais elle est pas énorme, non plus, mais c'est plus sur le long terme, dans l'idée.
Ah peut-être pas dès la 1re. Su oui, voilà, non, non, mais c'était ça, que que je voulais dire, quand je disais avant-après. C'est pas pas dès la 1re séance, c'est sûr, pour peu qu'en plus tu la réussisses pas forcément quand même du 1er coup, mais- mais entre la période où tu ne le pratiquais pas et et la période où tu le faisais, tu sentais que, par exemple, tes performances étaient différentes à la salle de sport?
C'est ça, ouais. Oui.